De quoi, pardon?
Non, les endives et la salade, je les mange crues aussi sans sans sauce, heu, les radis ouais.
Ouais, ça, heu, ça, oui, les endives, ouais. Ouais, ouais, bah, ça, c'est tout ça, c'est des crudités, quoi, à part la courge.
Mmh. Ouais. Les carottes. Oui et les courgettes! Les courgettes, tu peux manger aussi crues, mais j'aime, heu, j'aime pas plus que ça.
Ouais. Ah, ouais. Crue, à la limite, heu, j'aime bien, heu, dans une sauce vierge.
Oui, oui, c'est vrai, ouais.
Mouais, c'est le seul cas où la courgette crue, heu, j'aime bien. Mais ouais, en fait, heu,, <blows air> heu, il y a l'idée pour moi, moi qui suis un peu flemmarde, <chuckles> heu, des fois quand je mange, j'ai pas envie de me prendre la tête, tu vois et je juste, je tends la main et et j'attrape, heu, ce qui se passe et il faut que je le mange comme ça, tu vois? Et avec le à part, j ouais, un concombre, heu, ouais, une tomate, tu vas tu peux me mordre dedans, tu vois? Mais sinon, faut le dé faut le couper un minimum, enfin
Ouais. J'aime bien les les Ouais. Oui. D'accord, ouais. Ouais, oui. Bah c'est c'est Ouais. Ouais. Mmh, ça dépend.
Ouais, en fait, ça, pour moi, ça nous donne une idée que c'est un peu triste, quoi.
Ouais. Ah, parce qu'il y a pas de sauce et cetera, c'est c'est pour ça? Ouais. Alors, heu, bon
Ouais, c c'est ça, c'est ça. Mais après, heu, je le fais aussi, hein, ce parce que je mange quand même beaucoup de légumes et des fois, j'en ressens le besoin et et des fois, justement, j'ai pas envie de de sucré. Je vais avoir envie d'un truc plutôt neutre donc heu, je vais manger des légumes mais bah, il c'est quand même un peu triste, si tu le prépares pas un minimum, quoi, ne serait-ce que pour le rendre, heu heu, un peu attirant, heu, dans l'assiette, quoi.
Ouais. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Mmh. Oui, oui, je comprends, je comprends, oui. Ouais.
Mmh. Parce qu'en fait, c'est au ni c'est au niveau du visuel, en fait. Je trouve qu'il y a un problème. <chuckles>
Ouais, c'est vrai. Ou oui, oui c'est oui, je peux comprendre, heu, bah, moi je j en fait, heu, je j'ai l'impression que c'est plus nourrissant quand j'ai mangé un concombre, que quand j'ai mangé, heu, je sais pas, des certains fruits ou ou par exemple, je vais avoir le goût sucré et puis après, je vais pas me sentir calée finalement. Alors que quand tu manges un concombre entier, heu, au niveau calorique, heu, c'est f c'est intéressant et puis ça remplit bien l'estomac.
Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, d'accord, ouais et mmh. Ouais. Oui.

D'accord oui. Ouais ça a l'air pas mal. Ouais.
Et en en vrai, c'est c'est super bon. Mangé co préparé comme ça en fait, heu, je peux en manger des kilogrammes, c'est vraiment très très bon. Mais voilà, il faut que j'aie la patience de le faire.
Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais et heu et aussi j'aime bien avec, heu, du, par exemple le tzatziki ou avec du avec du
Ah ouais ça c'est trop bon, j'av j'avoue en été heu, en en été j'avoue, j'adore avoir du tzatziki et tremper des bâtonnets de de de crudité dedans. Ouais, ou avec le houmous aussi.
Ouais. Ouais. Oui, ça c'est excellent et heu, en plus oui, du houmous aussi j'aime bien avec le Zaatar. Je sais pas si tu connais le Zaatar?
Non, c'est q non.
C'est, heu, c'est je crois que c'est libanais heu, syrien en fait c'est un mélange de graines et d'épices. Et tu peux le mettre dans du yaourt ou dans l'huile d'olive et ça c'est super bon avec heu, des des morceaux de légumes aussi.
Mmh. Mmh. OK, je sa non, je connaissais pas. Ben, ça a l'air bon. Mais quand je suis allée en Turquie, on a souvent mangé des tapas et on a mangé des trucs, heu, de malade quoi et il y a il y a un resto où on est allés, c'était en Cappadoce, on y est allés 2 fois justement et en fait le il y avait les les le plateau de de tapas de mezzés en fait hem
Ouais. Ouais. Ouais, c'est c'est Ouais c c'est Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ça c'est excellent ouais et bien fais heu, plus
Ouais et on on on on s'est dit: «mais il faudrait qu'on sache refaire ça quoi?» i ils avaient sor servi de l'aubergine, mais cuite d'une façon, elle était tellement fondante et elle avait tellement de saveur. Je en fait, je sais pas comment refaire ça.
Ouais. Ah! Ah oui! Ça, c'est c'est délicieux. Ah en fait il en fait, il faut la faire heu, au four.
Mmh.
Ensuite, tu vas retirer la tu as une fois que c'est bien grillé au four, heu, tu la peau va se retirer toute seule.
Mmh.